เราได้ทำอะไรอะ เพราะว่าเราอะ อย่างพ่อแม่ไม่ว่างด้วย แล้วก็มีพี่น้องด้วย ก็เหมือนแบบว่า อ่า บางครั้งอะ สิ่ง ตอนแรก ๆ ใช่ ๆ ๆ ซึ่งพอ อืม พอมองไปอะ อีกครอบครัวหนึ่งเนาะ ที่เล่าให้ฟังอะ ไอ้ที่แบบเพื่อนที่พ่อแม่เขาเป็นห่วงมากอะ จริง ๆ มันจะใช้คำว่าเป็นข้อเสียไหม มันก็ไม่เชิงข้อเสียหรอกเนาะ เพราะว่าความเป็นห่วงจากพ่อแม่ก็เป็นเรื่องที่ดี แต่บางมุมอะก็แอบรู้สึกว่า เฮ้ย เหมือนสิ่งนั้นน่ะมันทำให้เด็กคน เฮ้ย ไม่เชิงเด็กสิ ใช่ วัยรุ่นคนหนึ่งแล้วกันแบบไม่ได้ทำอะไรด้วยตัวเองเลยอะ แล้วยิ่งแบบอนาคตอะ เราไม่รู้เลยว่า เฮ้ย พ่อแม่จะอยู่กับเราไปนานแค่ไหนเนาะ ดังนั้นน่ะ อืม ก็คิดว่า เฮ้ย อะไรที่แบบ อ่า อย่างตัวเราเลย เราก็คิดว่า เออ อะไรที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเอง อยากไปไหนก็ไป อ่า อย่างพอโตขึ้นมานิดหนึ่งเนาะ ก็เริ่มมีช่องทางในการหาเงินแล้วก็เริ่มมีเงิน ใช่ ใช่เลยก็เลยเหมือนอย่าง คือตอนเนี้ยยังเรียนอยู่ก็จริงนะ แต่แบบก็มีการทำงาน แล้วก็อยากได้อะไรอะ เราไม่จำเป็นต้องขอพ่อแม่แล้ว แล้วไม่ต้องไปถามด้วยว่า เฮ้ย ซื้ออันนี้ได้หรือเปล่า เพราะว่าเราสามารถตัดสินใจได้เลย ใช่ ใช่ อันนี้ก็
เออ ค่ะ แต่ละคนก็ดูแลตัวเองไป <chuckles> อืม ค่ะ ค่ะ เพื่อนค่ะ ลูกไม่โตใช่ไหมคะ? อือ เออ ใช่ ค่ะ ดูแลตัวเองเลย อืม ค่ะ เราส่งเสียตัวเองเลยใช่ไหมคะเนี่ย? โอ๊ย! ดีจังเลยค่ะ อือฮึ คนที่น่ารักมาก ๆ
อันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่แบบโตขึ้นแล้วกันอย่าง อ่า <tsk> อย่างเมื่อก่อนเนาะแบบ เฮ้ย จะซื้อเครื่องสำอางสักชิ้นหนึ่งเนี่ย โอ้โฮ! ต้องขอพ่อแม่แล้ว แล้วเป เป็นแบบ พ่อแม่ก็บางเรื่องอะ ถ้าเกิดว่ามันดูไร้สาระเกินไปอะ คุณอยากเรื่องซื้อเครื่องสำอางอะ ใช่ เขาก็แบบจะห้าม ไม่ ไม่เชิงห้ามแต่จะบ่นก่อนที่จะให้อะ ไอ้เรา ไอ้วัยรุ่นใจร้อนเนาะ <chuckles>
ค่ะ เขาก็จะห้ามใช่ไหมคะ? อือ อ่า เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องฟังคำบ่นแล้ว เพราะว่าเราสามารถหาเงินได้ด้วยตัวเองแล้วค่ะ <chuckles> อืม
ใช่ ใช่เลยคือ อ่า ปัจจุบันอะก็แบบ เฮ้ย! แบบอยากได้อะไรก็ซื้อเลย แล้วก็ไม่ต้องแบบไปขอพ่อแม่อยู่อะ ไม่ต้องฟังคำบ่นแล้ว แล้วก็แบบ เฮ้ย รู้สึกว่า แต่มันก็ต้องแลกกับการรับผิดชอบเรื่องของตัวเองมากขึ้นอะ พอโตขึ้นอะ
อืม ค่ะ โอ้ เพราะ ก็อย่างนี้ก็เท่ากับว่าเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองเนี่ย ก็คือเราหาได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม่เลยใช่ไหมคะ?
เอ่อ ตอนเนี้ยพูดว่าประมาณ 50:50 แล้วกัน เพราะว่าเราอะยังเรียนอยู่เนาะ ไอ้พวกค่าเทอม ค่า ค่าต่าง ๆ ที่มันแบบว่า เหมือนค่าเทอมเนาะส่วนใหญ่ก็เป็น อ่า
อ๋อ ค่ะ ค่ะ แต่ค่าหลัก ๆ ก็คือค่าใช้จ่ายหลัก คุณพ่อคุณแม่เป็นคนช่วยออก แต่ว่าเราก็จะดูแลในส่วนของตัวเราเอง อา
ใช่ ๆ แต่ค่ากิน ค่าจ่าย ค่าชอปปิง ค่าอะไรต่าง ๆ ก็คือเป็นส่วนของเราหมดเลย <chuckles> เฮ้ย ก็ถึงแม้ว่าจะยังแบบว่าโตขึ้นเนาะ แล้วแบบทำอะไรได้ด้วยตัวเองอะ แต่บางครั้งอะ การที่เรา อ่า การที่เราแบบว่า เหมือนพ่อแม่เนาะเขาก็เป็นห่วงแหละ อยากให้เราเก็บเงินให้เยอะ ๆ ให้เราแบบมีความมั่นคงเนาะ เขาก็มี อ่า อ่า ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเงินเราแล้ว แต่ก็อาจจะมีบ่น ๆ บ้างอะ เพราะว่าแบบมีเงินเก็บมันดีกว่าไม่มีเงินเก็บไง
ภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะเนี่ย <laughs> อืม ค่ะ ค่ะ